Explique-nous le cycle de l'eau en termes simples. Tu veux bien?
Tout à fait. Alors, heu, il faut savoir que l'eau déjà, c'est, heu, le plus grand bien, la plus grande richesse que l'on possède de par le monde. Sans eau, il ne peut y pas y avoir de vie, tout comme sans sans lumière. L'eau et la lumière, c'est les 2 choses qui permettent l'effusion de la vie. Et l'eau, elle est primordiale, hein. On on le remarque aujourd'hui, heu, dans de nombreux, heu, pays où, heu, lorsqu'il y a un manque d'eau, eh ben tu as des, heu un grand nombre de décès, hein, tout simplement.
OK. C'est vrai ça. Ouais. Mmh mh. Tu as un exemple de pays, là, par exemple, heu, qui a plus d'eau? Ou enfin, qui en sont en manque d'eau, plus précisément, et du coup, ça pose problème?
Et Eh ben, on peut prendre l'exemple, bah, de la Syrie, hein, qui a été un pays en guerre, heu, pendant plus de 10 ans, heu, pour se fournir en eau, heu, potable, potable, hein, parce que le de l'eau déjà, c'est une richesse, mais lorsqu'elle est potable, encore plus. Et pour avoir de l'eau potable, heu, c'est une véritable galère. C'est tu l tu ils arrivaient à en avoir justement par des divers programmes des Nations Unies.
Ah. Ouais, oui, oui. Mmh, ouais, c'est vrai, ouais, quand on est, heu, ben, pas autonome en eau, ça peut poser des vrais problèmes. Même, heu, c'est vrai qu'il y a des pays comme la Chine, hein, où, heu, il y a la gestion de l'eau est un vrai défi, hein, puisqu'il y a toute une agriculture et puis aussi des millions, même milliards de personnes à à nourrir et, heu, ça sert aussi, voilà, à à
Tout à fait, et je me permets d'ajouter que, d'un point de vue, heu, géopolitique, il y a la chaîne de l'Himalaya, en fait, qui est à côté de l'Inde, du Pakistan, de la Chine, et heu, cette chaîne, heu, est, heu ouais eh bien, il y a des disputes à son sujet, car elle fournit, heu, de l'eau à ces 3 pays. On a notamment, heu, la source, heu, d'un grand fleuve pakistanais qui commence, heu, sur une en haut de l'Himalaya, mais du côté indien. Et il y a quelque temps, l'Inde menaçait de couper cette eau au Pakistan, suite, heu, à leurs divers conflits. Donc, heu, on voit l'importance de l'eau. Ensuite, avec le réchauffement climatique, on a, heu, des pertes de des cours d'eau qui disparaissent, et on voit, ben, là où ils disparaissent, eh bien, il y a plus de vie. Les personnes ne peuvent plus y vivre, et c'est pour ça que, bien souvent, heu, ben, ils veulent migrer.
Ah oui. Ouais, bien sûr. C c OK. Ah, ouais. Mmh mh. Mmh, c'est vrai que, ouais, ça a vraiment un impact, heu, crucial, hein, heu, ben, l'eau et l'eau potable, précisément. C'est aussi même, heu, presque dangereux, j'ai envie de dire, puisque finalement, l'eau potable, heu, et les réserves, heu, d'eau, heu, comme les les, mmh, les icebergs, heu, en en Arctique, heu, au pôle Nord, heu, qui fondent, finalement, vont vont aller dans dans l'océan et vont faire augmenter aussi le le niveau de la mer. D heu, donc ça ça peut avoir des impacts, heu, même chez nous, hein, on va avoir peut-être de de l'eau qui, heu, qui, heu, augmente.
C'est extrêmement grave, effectivement, hein. Tu tu y s ouais, si il y a une montée des eaux, par exemple, heu, de 10 m, on va avoir, heu, environ, allez, 1/4 de la population mondiale qui va se noyer. Tu as, par exemple, la capitale de l'Afrique du Sud, hein, qui sera sous l'eau. C'est quand même extrêmement grave, hein. Donc, heu eh oui, puis ça entraîne l'érosion des sols, heu, c'est, heu, c'est de la folie. Il faut savoir, par exemple, une goutte d'eau. Par exemple, heu, je sais pas, tu tu vas cracher, heu, dans ta cuvette, heu, je sais pas, tu craches quelque part, eh ben cette goutte, pour qu'elle revienne, qu'elle fasse le tour de la Terre, elle va mettre à peu près 1 000 ans!
Ouais. OK. Oui, c'est vrai ça. C'est pas vrai?
Donc, le cycle est très long, le cycle de l'eau.
Alors, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, du cycle de l'eau? Comment ça se passe, qu'en fait, c'est un cycle qui est, heu, perpétuel? En fait, finalement, l'eau, heu, reste dans notre atmosphère, mais c'est juste qu'elle change de forme, en fait, heu, liquide, gazeux. Comment ça se passe, un peu?
Heu, c'est ça, en fait, heu, bah, par exemple, prenons, heu, les é l'évaporation est primordiale. Tu vas avoir de l'évaporation dans les océans et, en fait, la majorité de l'eau qui, heu, sont sur, heu, nos terres, qui viennent dans les terres, eh ben elle vient des océans.
Ouais. D'accord.
Ça, c'est primordial de le savoir et, en fait, grâce aux forêts, cette eau qui vient des océans va rester plus longtemps dans les zones, heu, terrestres. Donc, si tu as pas de forêt, elle va ça va faire que passer et heu, c'est comme si tu arrivais pas à l'agripper, en fait et les forêts permettent de l'agripper.
D'accord. Ah ouais, un peu à l'exemple ouais, ouais, super intéressant. C'est comme l'exemple du désert. Finalement, on voit bien que le désert, bah, heu, typique, hein, du Sahara. Finalement, c'est que des dunes de sable. Il y a rien qui accroche l'eau et donc, en fait, il y a pas d'eau. Il y a pas de vie, heu. C'est c'est complètement, heu, voilà, heu, aride et, heu, et sans vie, quoi.
C'est ça. Et à côté de cela, tu as des grandes forêts équatoriales où, justement, l'eau qui, heu, d'où, heu, qui va pleuvoir, par exemple, simple exemple tout bête, il pleut, les arbres vont l'absorber avec leurs racines, et il faut savoir que, ben, la nuit, les arbres, ils rejettent une partie de l'eau qu'ils ont absorbée la journée. C'est l'évapotranspiration, en fait. Et heu, en par par exemple, en France, il y a des endroits, heu, où il fait beaucoup moins chaud, même pendant les canicules, heu, lorsqu'il fait nuit, parce que tu as des grands massifs forestiers et que, mine de rien, ils relâchent toute l'humidité et que ça rafraîchit.
Mmh mh. D'accord. Waouh. Mouais. OK. Et, heu, ouais. Donc, heu, l'importance du coup d'avoir aussi, ben, des forêts pour, heu, réguler et évapotranspirer, heu, l'eau. Heu, donc de manière les les arbres sont voilà ont besoin d'eau pour vivre et nous on a besoin des arbres pour avoir de l'eau. Heu, et hem
Tout à fait. C'est ça. Pour fixer l'eau en fait, en quelque sorte. Mais j j'ai envie de te dire, il y a il y a une autre menace, heu, gravissime qui pèse, heu, sur l'eau. C'est il y a les, heu, per les PFAS, les P-F-A-S, les perfuclu heu, les perfluorés. Mais il y a aussi, heu, les nanoparticules de plastique.
Ouais. Ouais. OK.
Il y a des études qui ont montré que même, heu, au sommet des Alpes ou au fin fond du Grand Canyon lorsqu'il pleuvait. Ils ont trouvé de l'eau avec des nanoparticules dedans.
OK. Alors ça, c'est à cause de la pollution plastique que nos océans subissent à cause de nous depuis, déjà, heu, quelques années. Heu, on effectivement, il y a des études qui disent aussi que ben le le l'être humain, heu, donc, absorbe je sais plus l'équivalent, heu, peut-être d'une carte bleue par semaine, je crois? Ou je s alors c'est que ça paraît quand même dingue, hein, heu, notamment ben l'impact pour la la santé humaine. Et puis même de tout l'ensemble de l'écosystème. Qu'est-ce qu'on peut voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est voilà, c'est grave? C'est une situation alarmante? Qu'est-ce que c'est, heu
Tout à fait. C'est ça une carte bleue, oui. C'est ça. Bah, c'est alarmant dans le sens où, heu, toutes les chaînes alimentaires sont contaminées. C'est le message. On voit même apparaître, heu, des roches, heu, en plastique dans les océans. Parce qu'il y a des agglomérats qui sont des ça s'agglomèrent les uns avec les autres. Et tu as des rochers en plastique. C'est c'est fou, hein? Et c'est une pollution qui est, heu, qui est sur le long terme. Parce qu'elle va être très difficile à être, heu, infléchie et, heu, ça se poursuit. On a aussi des perfluorés qui eux sont des polluants éternels. Pareil, sauf que pour l'instant, on en a pas trouvé de partout. Mais ça commence à venir et c'est assez inquiétant. Parce qu'une eau polluée, et ben, tu vas la retrouver de partout. Tu vas arroser tes plantes, après tu vas manger le fruit et, bah, c'est inquiétant.
Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, heu, finalement si, heu, on pollue l'ensemble, heu, ben, de l'eau donc en fait c'est l'ensemble du, ben, du cycle qui est pollué. Comme tu dis on arrive à retrouver des des morceaux, heu, de nanoplastiques même dans des endroits improbables, hein. Donc ça veut dire que, ben, le plastique se transporte avec l'eau et, heu, voilà sous forme, heu, même microscopique. Mais alors en fait, heu, voilà, l'ensemble de la vie sur terre peut peut être impactée et même mis en danger alors.
Exactement et il faut ga quand même garder espoir, hein, heu, on on va dans le mur, mais il y en a qui ont une vision et justement qui veulent infléchir ça. On le voit notamment avec les initiatives qui, heu, qui sont faites justement pour filtrer l'eau des déchets plastiques, hein. Heu, il y a eu des essais notamment aux Pays-Bas, il y a aussi, heu, le bateau qui ramasse les déchets plastiques dans les océans, je sais pas si tu as en as entendu parler?
<chuckles> OK. OK. Ah ouais. Sea Shepherd quelque chose comme ça, heu. Sea Shepherd ou, heu ou, heu
Ouais il y a quelque chose, heu, c'est un jeune, heu, qui a lancé l'initiative. C'est fort intéressant, mais il en faudrait beaucoup plus. Mais quand tu entends qu'il y a environ là, heu, allez, je on va dire, heu, par minute. On va dire il y a environ 1 tonne de plastique, heu, qui va dans l'eau, heu, ça fait réfléchir, hein.
Ah oui, oui oui, ça me parle. Mmh. Bah oui, là c'est l'ensemble, heu, de notre système économique qui est remis en cause, encore une fois. Puisqu'en plus, heu, bon, heu, il y a des pays comme la France où on est relativement évolué et sensible, hein, à ces questions-là. Mais finalement les gros pollueurs dans le monde, heu, j je pense encore une fois la Chine, l'Inde, et l ceux qui ont pas forcément encore des les, États-Unis bien sûr, hein, heu, qui, heu, qui voilà ont certains en conscience et qui m mettent des actions en place d'autres qui en ont bah, soit qui en n'ont pas conscience soit qui font rien. Heu, à à quand quand est-ce qu'on va réagir? J lorsque il y aura des populations entières qui, heu, seront décimées, peut-être?
Les États-Unis, hein. Ah, c'est sûr. Et puis on on est au début en fait des problèmes avec l'eau. Parce qu'il faut savoir que les océans ont un facteur, heu, on va dire, heu, ils tempèrent les t les températures pour ainsi dire, ils les régulent. Donc, par exemple quand il fait trop chaud, l'eau, elle permet de refroidir les vents chauds. C'est pour ça qu'on a eu, heu, le un ouragan jamais vu, heu, en qui a frappé la Jamaïque, il y a peu de temps. Parce qu'il y a beaucoup trop de chaleur qui s'est accumulée dans l'air. Et en plus à côté de cela, tu as les océans qui ont monté en température, de un degrés. Et donc comme ils ont plus ce cette capacité régulatrice régu de régulation en fait avec l'eau. Heu, enfin avec, heu, l'air. C'est là où tu as le problème, en fait. Il y a plus rien pour refroidir et là, bah, tu te retrouves avec des ouragans, heu, jamais vus et c'est que le début. Parce qu'il faut savoir qu'au fond des océans, il y a des, heu, courants, heu, glacés, en fait. Il y a des zones, heu, glacées pour ainsi dire où il fait, heu, des températures, heu, proches de 0 et c'est des poches, en fait. Et ça, ils ont peur qu'en fait que ces poches, elles disparaissent, avec le réchauffement des océans.
Mmh, OK. Oui. D'accord. Ouais. Mmh mh. OK. D'accord. Qui aujourd'hui, ces poches servent un petit peu voilà, heu, comme tu disais, de régulation naturelle, heu, ben, de des eaux et donc du climat et en général, hein, puisque voilà, comme tu dis, l'eau influe sur les courants, heu, marins, heu, notamment celui du Gulf Stream, heu. Voilà, heu, qui, heu, ben, on va dire régule nous nos températures notamment en Europe de l'Ouest. Si un jour, heu, la température de l'eau, est déréglée ça veut dire que ses courants, heu, marins seront aussi déréglés. Donc en fait voilà tout, heu, tout l'équilibre, heu, se se se dérègle finalement, hein. Et puis même un un
Exactement, mais on a d on l on a les, on vit des exemples, enfin on vit les choses en ce moment. El Niño et El Niña, c'est parce que les eaux se sont réchauffées qui, heu, que ça a émergé ces anticyclones.
Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est vrai que les les Antilles, hein, d'une manière générale, toutes ces petites îles là sont particulièrement touchées. Heu, il y a souvent beaucoup de morts alors, heu, c'est vrai que c'est des zones, heu, qui sont un peu éloignées donc, heu, c'est souvent et des zones qui sont plus habituées. Donc on en entend parler aux infos mais on a l'impression qu'on qu'on n'est pas plus choqué que ça. Et c'est vrai que par contre si un jour ça arriverait sur le territoire, heu, de France métropolitaine. Là, ça commencerait, heu, voilà peut-être à à faire un peu plus réfléchir les autres.
Mais c'est en fait, heu, l t les typhons, cyclones, ouragans, c'est la même chose. C'est juste des appellations qui changent selon la zone géographique et il faut savoir que ça se produit uniquement dans les eaux, heu, tropicales entre guillemets. Donc à partir du moment où, heu, le rôle de régulation des océans va être changé, on va se retrouver, heu, avec des ouragans, heu, qui vont venir, heu, sur l'Angleterre, ça va plus être des tempêtes, hein. Ça va venir, heu, sur les côtes françaises, ça va venir dans des zones auxquelles on s'y attendait pas. Il faut, heu, s'y préparer, hein. C'est juste une question de temps malheureusement. C'est pour ça l'eau a une importance capitale.
Mmh mh. OK. Ouais. Mmh mh. Mais alors Ouais, ça, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ou alors, qu'est-ce que les politiques de nos pays doivent faire, heu? Est-ce que, certains pays doivent, heu, bah, se réveiller, doivent, heu, mettre des choses en place? Qu'est-ce c'est quoi les solutions là, qu'il faudrait appliquer et mettre en place demain?
Bah les solutions on commence à en avoir, parce qu'en fait heu, c'est un combat multifactoriel, faut heu, tout traiter en même temps. On là, on commence doucement, on le fait en Occident. Après, il y a des pays d'Afrique où il y a des initiatives aussi hein, on essaye de les aider justement pour éviter la phase d'industrialisation, qui serait extrêmement polluante, mais c'est pas évident. On a aussi heu, il faudrait une mobilisation mondiale. Mais heu, on voit déjà avec le réchauffement climatique, on aurait pu penser que quelque chose allait se passer avec le réchauffement des océans, heu, il y a pas eu grand-chose. On a eu le sommet des océans, il y a quelques mois, qui était à Monaco
D'accord. Bien sûr. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais.
il faut savoir que le premier pays et la première zone économique exclusive au monde, les États-Unis, n'y étaient pas présents
Ouais, ouais, ouais, ouais.
donc déjà, si tu as le premier qui est pas là hem, ça pose problème.
Oui, en termes d'exemples et de motivation c'est un peu compliqué. Heu, comme tu disais, voilà, heu, éviter de faire en sorte que certains pays encore en voie de développement passent par une phase d'industrialisation qui est très polluante et très consommatrice d'eau, mais en même temps, quand c'est des d'autres pays qui sont passés par là, comme, heu, nous les Français, ou les pays occidentaux qui avons aujourd'hui une richesse grâce à cette période d'ins d'industrialisation comment empêcher et dire à à d'autres, de ne pas le faire? C'est c'est quand même un petit peu, heu
C'est toute la question hein. Bah, il faut les aider alors, c'est ça. C'est heu, il faut les aider à passer cette phase le plus rapidement possible, mais heu, c'est extrêmement compliqué. Il faut une volonté politique. Pour qu'il y ait une volonté politique, il faut que les citoyennes et les citoyens s'investissent en ce sens. Il faut qu'il y ait une demande aussi. C'est pour ça que les politiques agissent souvent lorsqu'on va dans le mur. C'est pas que le sujet du réchauffement climatique, il y a d'autres sujets, c'est ça aussi hein, parce qu'il faut qu'ils aient les moyens. Et pour avoir les moyens, il faut qu'il y ait une volonté. Et pour qu'il y ait une volonté, il faut qu'on soit frappés par les faits.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, parce que finalement, ceux qui ont le dernier mot, heu, la plupart du temps ou le premier mot c'est c'est c'est nous, c'est les c'est le peuple, c'est le les, bah, voilà, les citoyens. Et aujourd'hui, heu, on voit encore, heu, ce matin l'exemple de l'ouverture d'un magasin Shein, heu, à Paris, où il y a encore une énorme file, heu, une énorme, heu, voilà, file d'attente devant le magasin. Donc, il y a encore un un tas de personnes qui, heu, sont pas forcément sensibles à à à tout ce qui touche à l'écologie ou parce qu'ils ont
Après, s'il y a une polémique avec Shein, c'est parce qu'aussi ils polluent b ils polluent beaucoup et ils bol ils polluent beaucoup l'eau. Parce que, ce qu'ils produisent, c'est des produits heu, qui viennent des hydrocarbures et heu, les produits faits à partir d'hydrocabures carbures, polluent beaucoup l'eau et c'est aussi un problème majeur. On le voit, c'est l'exemple typique de l'industrie.
Bah oui. Mmh mh. Ouais, mais ces gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter autre chose que ce, qu'on appelle la fast fashion là qui vient évidemment quasiment que de des produits heu, chinois.
Après heu, faut heu, il y a de la seconde main, il y a d'autres possibilités, faut faut voir ça.
A heu ils, qui sont issus, voilà ouais, d'accord parce que, bon, heu, c'est on voit en tout cas aujourd'hui que tous les citoyens, même dans les pays les plus développés, comme le nôtre, sont encore un petit peu parfois, heu, pas forcément, heu, conscients ou du moins, heu, intéressés par ce sujet qui est l'écologie et l'eau. En tout cas, je te remercie, de m'avoir partagé, un petit peu, toutes tes connaissances au sujet au sujet du cycle de l'eau, c'était très intéressant, merci à toi.
Ce fut intéressant au plaisir.